Ich finde das tatsächlich ganz, ganz schwer. Also, besonders, wenn das um Freunde oder Familie geht. Ähm, ich tue ja nie jemandem absichtlich weh, aber manchmal passieren ja Situationen, wie zum Beispiel in in einer Diskussion oder so was oder wo man 'ne Meinungsverschiedenheit hat, wo man mal was sagt oder der Ton irgendwie so war, dass es der anderen halt anderen Person wehgetan hat und wenn ich dann darauf aufmerksam gemacht werde oder es einfach selber merke, fühle ich mich richtig schlecht. Also, ich finde es g ganz grausam, wenn ich das mitbekomme, dass das durch mich entstanden ist. Ähm mhm. Und, äh, ich versuche dann auf jeden Fall, das wiedergutzumachen. Ähm, wie auch immer das dann für so 'ne Situation aussehen muss. Ob man dann noch mal nett miteinander redet oder es noch mal sagt, so: „Ich wollte gar nicht dir irgendwas Blödes jetzt antun. Ähm, so war das gar nicht gemeint.“ Ähm, genau, dass man da ja oder sich einfach entschuldigt, genau.
Mhm. Mhm. Verstehe, mhm. Mhm. Ja, es klingt nachvollziehbar. Mhm. Mhm. Mhm. Verstehe, okay. Mhm. Mhm. Ja, wie erkennst denn du vorab mal an dann, was du genau getan hast und warum es dann auch verletzend war?